私、今、自分のことでちょっと悩んでることがあって
はい。
ちょっと聞いていただけますか？
あ、もちろんです。どんなことでしょうか？
ありがとうございます。えと、部屋がなかなか片付けられなくて困ってるんですよ。
ああ。うーん。あの、その、片付けられないと、ね、人によっても、その、この散らかり具合というか、それが心地いいとかってあったりしますけど、やっぱりストレスに感じられますか？
はい。 うん。 そうなんですよ。もう、ストレス感じちゃうタイプで、私は。
うーん。
なんですけどはい。あの、片付けられない場所っていうのが、えっと、私、家族がいるんですけれども、ええ、ぽ夫と、まあ子供が2人おりまして。
ああ、そ。うーん。 うん。 はい。 うん。はい。
はい。で、リビングは割と綺麗なんですね。
うんうん。
で、こ、まあ人が来るような場所というんですかね、1階とかリビングはあの、綺麗にしてられるんですが、こう、子供たちの部屋がそれぞれ、汚いんですね。
ああ。 はい。 うん。 ああ、じゃ、なんだろう、ご自身の普段いる空間ではないっていうことですもんね。
そうなんです。で、えっと、自分の部屋ではないから、え、子供たちに任せて、えっと、いたんですけれども、上の子が中学生、下の子が小学生なんですね。
うーん。 うん。 うん。
結構、ある程度、ま、中学生の方は女の子なので、こう、この年に、その年になってきて、ま、だいぶ自分で綺麗にするようにはなってきたのでいいんですけれども。
うんうん。 はい。
下の子が、ま、男の子なので、あの、ちょっと手伝ったとしても、すぐにもうどうやったらできるのってぐらいに散らかすんですよ。
ああ。どうやったらできるのって思っちゃうぐらい、ああ、そうですか。うん。それっていうのは、あの
はい。
ま、まだ、ももしかしたら小さくって、なかなかちょっとそういう、き気持ちになれないのか、か片付ける方法がわからないのか、それともなんかもう、もしかしたらちょっと、そういう、ちょっとなんでしょうか、落ち着きがないとか、なんか分かんないですけど、なんかそういう性質っぽい感じし、どちらですかね？
はい。あ、多分、いじゅ授業中の態度の話を聞いたりとか、普段の生活を見ていると、全然あの落ち着きはあって、こう、字とかも綺麗なほうなので、何て言うんでしょう、片付けることが苦手とかっていうタイプでは多分なくて。はい。で、えっと、一旦片付ければしばらくは保つこともできる、ですけれども、ま、あの多分1番の原因は、ゲームが原因で、の、ゲームをしたい時に、洗濯物を渡したりすると、そのまましまわない。ええ。
ああ、うん。 はい。 うーん。 うんうん、うん。 ああ。 うーん。 ああ。
ゲームをしている時にお菓子を食べるとゴミを捨てない。
ああ。
あ。はい。ゲームをしてる時に明日の準備をすると、他のものが片付けられない、みたいな時に、もう一気に散らかして、な、そうなると、え、どう片付けていいのか分からないのか、そこから急にびっくりするぐらい汚くなるっていう感じなんですよね。
うーん。 あ、じゃあ、その、どうしてもこうゲーム中だとね、集中してて、例えばその先ほどおっしゃったみたいな、洗濯物受けとりはするけど、集中して、もう続けたいから、床にポンって置いちゃうみたいな感じで、で、一回置いちゃうともう、それ、それから動かないみたいな、進まないみたいな感じになっちゃうんですね。
うん。 そうなんですよ。なんなら片付けない、置いておくどころか、それを踏んでも気にしなくなってるっていう、ななんでそこに洗濯物あんの気にしならないのっていうぐらいに、なんか同化しちゃうっていうんですかね。まるで普通に洗濯物の上を踏んで歩いてたりして、あのびっくりして、たく、洗濯物だよって言って、ああそうだね、片付けるみたいな。注意しないと片付けないんですよ。
うーん。 うん。 へえ、うん。 うーん。 うんうん。 ああ、なるほどね。じゃ、あの、そのね、お子さんのその息子さんの部屋の中は、まあゲーム中は特にそうなっちゃうってて、例えばな何て言うんでしょう、他の部分、そのみんなでね、共有するリビングなんかにも、な何て言うんですか、靴下をこう脱いだら、脱ぎっぱなしで、か片付けてって言っても片付けないっていうとこまで、こう、他の部屋も影響しちゃってたりします？それともごじ自分の部屋だけですか？
はい。 はい。 リビングも割と脱いだ靴下そのままとか、え、食べたゴミそのままはやっぱり度々あって。だけど、ちゃんとそれに関しては、ま、片付けてから自分の部屋に戻るっていうルールは決めているので、こうリビングだけは汚さないみたいな気持ちはあるみたいで。
うーん。 うん、うん。 あ、あ、じゃそこは、ちゃんと決めてるルールには、あの従ってくれてるんですね。そっか、そっか。うーん、うーん、うん。
はい。 そうなんです。だから、自分の部屋が、ま、自分のものだから、あの、気持ちが緩んでいるんでしょうし、もう、私としても、あの、自分の部屋だから、確かに、自分がいいならいいと思うんですけど
うーん。 うーん。
その反面、こういっしあの掃除機をかけてあげるとかが、やっぱ散らかりすぎていたらできないし。
ああ。 ああ。 うーん。なる
あとはこう、うん、な丸々がないとか言い出したりするんですよ。例えばしあの、なんだろう、赤白帽子がないとか。習字道具の筆がないとか。
あ、ああ、そっかか。うーん、うん。 うん。
そういうのは自分がちゃんと片付けてないから起こっちゃうことで。
ああ、そっか。そこに影響されてるんですね。ま、あの、す掃除機をね、あの、かけてもらえてるのに、ややらないっていうのはこう、なかなかまだやっぱり、そこは他人に迷惑をかけてるそのなんだろう、ね、見つから見つけたいものが見つからない、一緒に探してもらってるっていう時間をこう取らせてるみたいな意識はちょっとなかなかまだそういうとこまではやっぱりお子さんだと、まだ働いてないですかね。お母さんに手伝ってもらってるみたいなところの意識はないですかね。
それは無くしたいんですよね。 うん。 うん。 うーん。 でも結構こう、お風呂掃除とかトイレ掃除を手伝ってくれようとして、こう私の負担を、うん、減らそうとしはしてくれてるんですよ。
え、あ。 うーん。 そっか。す
はい。だけど、まあタイミングがゲームの時だったりとか、なんかその後急に外れたがが外れたかのように、部屋が散らかると、もうびっくりするぐらい散らかして、その間、それ気にならないのかなって、びっくりしちゃうんですよね。
うーん、うん。 へえ、あの、ううなんていうかそういうね、優しい気持ちもあるし、あの、め迷惑ね、かけちゃいけないし、何か、時間、負担をね、減らすためにっていうお手伝いされてるのに、じゃあ、なんだろう、じゃあ、やっぱりゲームが何かこう、そういう、一つこう、理性が失わせちゃうスイッチになっちゃってるかもしれないですね。
うーん。だからゲームをもしかして、トリガーというか、あの片付けないとゲームできないみたいにしてしまうのはありなんでしょうかね。
うんうん。 なんか、そそのこう制限をね、するのって、なんかいい場合もあれば、悪い場合もあって、ちょっともうね、お子さんによるかもしれないですけど、例えば、なんだろう。
うーん。 そうですね。うん。
散らかり始めたら、なんだ、じゲームね、を時間決めて、らやってらっしゃるかわからないですけど、いちじかんやったら、これを片付けようみたいな、なんかこう、完全にね、ダメみたいな感じじゃなくて、時間を決めて、で、散らかってたら1個ここ全部きれつるっとね、綺麗にするんじゃなくて、1個これ出しっぱなしのものをここに片付けるみたいな感じにされてみると、いかがですかね。あまり負担がないように、かわいそうなね、感じにならないように、どうでしょうかね、時間を決めてやるっていうのは。
はい。 うんうん。 うんうん。 いいかもしれないですね。あの、ゲームの時間もちゃんと決めて、あのろくじまでしかできないっていうふうに決めてるんですね。
うん。 あ、はいはい。
はい。なので、まあ、それが終わった後は、えっと、し片付けする時間になれるし、ま、本読んだりとか、ええと、部屋自分のことに使える時間になってるので。
ちょうん。 うん。うん。 うううん。や。
その時に、まあ、ゲームした後は、こう、うーん、あ、負担が少ないのに最初は5分とかね、それぐらいでもいいから一旦片付けするみたいな。
うん。 あ。 そうですね。だからこう、ね、6時以降はできない、ゲームはしないっていう時間をもう、このそういうスケジュールを組まれてるので、もう一つこう、片付ける時間、なんか、色々ね、宿題する時間とかは、あの、あると思うので、こう一つ片付ける時間みたいなのをこう入れるのも、こう習慣化するのでもいいのかななんて思ったりしますね。うん。
うん、うん。 そうですね。ゲームの時間にもう、くっつけるというか、6時終わったらそのまま5分片付けみたいな、ルーティン化させれば、もう本人もそのルーティン化してることは割と得意みたいなので。
あ、うん。うん。 あ、そうですか。うん。
はい、そう、ルーティンから外れるから、逆に片付けがこう、どんどんできなくて散らかり続けるみたいな感じが、今話しながら、そうかもしれないと思ってきたので、なんなら決められたことの方が得意だから、それであればうん。うーん。であればこうゲームの後の、ええ5分、あ、じゅっぷん、ま、床が見えるようにはしておくとか、簡単なルールをし作っておけば、とりあえず落ちてるものを拾うってことはできますもんね。
うん。 うん。 あ、うん。そうですね。 うん。 うん。 そうですね。で、何か、こう、うーん、なんだろう、こう、物がやっぱり、が学校でね、使うものが見付からないっていうのは、なんでしょう、今は学校でまだお子さんで、こうね、お母さん、お父さんが手伝ってくれてっていう状況がね、でき甘えられる状況ではありますけど、なんか、段々とね、大人になって仕事をしていく上で、それがまた直さないとなると、こう、業務にね、支障ができちゃうとで出てきちゃうと、とてもそれは問題になっちゃうのでね、なんか、今のうちからこうスケジュールこうこうこうしてスケジュールの立て方もこうしてこうして、こうだったら、なんか、流れが良くてやりやすくない？みたいな感じで、相談しながらね、考えさせながら、やると、もっともっと、こう、長い目で見たらいい方向に向かうのかな、なんてね、ちょっと、あの、思いましたね。うーん。
うーん。 うーん。 うーん。 うん。そうですね。なんか、そういうのを知った上でやるのは得意そうなタイプに思うので、はい。そういう促しをしながら、あの、まずはルーティン化させる部分っていうのを試してみたいと思いました。
うーん。 はい。 そうですね、あの、こう片付ける時間っていうのをね、こう、ちっちゃなね、なくしやすいものは、この箱に入れるようにしようよ、とかね、そういう、なんか、こう、決まりごとを作ってあげると、こう、ご自身の息子さんの中でも案ができていいかな、なんて、はい、思います。
はい。 はい。お話聞いていただいたおかげでちょっと新しい案がね、浮かんできましたので、ぜひ、もう、早速今日から試してみたいと思います。
はい。 はい、ね、とても優しい息子さんなので、ぜあの、絶対できると思いますので、よかったら試してみてください。あの、今日はありがとうございました。
はい。 はい。 お話を聞いてくださってありがとうございました。
はあ。